قُل لي بقى، إزاي أنت بتتعامل مع شعورك إن أنت بتضيَّع وقتك؟
آه، حتّة التعامل مع ال تضييع الوقت دي من أكتر الحاجات الصراحة اللي الواحد يعني بيعاني منها، وبيشوفها كل يوم على مدار حياته من ساعة ما أنا يعني
آه، طبعًا.
اتولدت تقريبًا يعني من ساعة ما أنا دخلت مثلًا بالأخص الدراسة و كده. آآ، الموضوع ده الصراحة يعني على طول بافكَّر فيه، دايمًا في دماغي، على طول با باواجهُه وكده، وأحيانًا الصراحة آآ، بيقلِب معايا بحاجات كتيرة أوي سلبية، هو الموضوع لو زاد عن حدُّه
آه. تمام. زي إيه؟
آآ، مثلًا، مثلًا تأنيب ضمير شديد أوي أوي أوي آآ، على طول فاهم اللي هو "أنت مش عامل اللي عليك، إيه اللي أنت بتعملُه دوَّة!" أنت مش عارف إيه، مع إن أنا يعني أنا عارف إن هو
طب أنت بتحس الحاجة اللي وراك كده ك يعني أنت ساعتها كده تحس إن الحاجات اللي وراك كتير، فبتأنِّب ضميرك، فأنت يعني بتضيَّع وقت أكتر. <chuckles>
بالضبط، آه يعني أنا عارف إن أنا باضيّع وقت وعارف إن أنا المفروض أعمل كذا أو أذاكر مثلًا حاجة معيّنة أو مثلًا آآ، أشتغل مثلًا في حاجة معيّنة وكده، آآ، لكن أنا قاعد باضيّع وقت، طب أنا الوقت ده بقى باضيّعه على التليفون طبعًا هو رقم 1 يعني. آآ، باضّيعه في خروجات، باضيّعه في نزول ما لهاش ما لوش لازمة آآ، باتكلِّم في حاجات ما لهاش لازمة، قاعد مع مش عارف واحد صاحبي يكلِّمني مثلًا نزلت معاه و خلاص، آآ، طبعًا يعني الSocial Media والScrolling والفيديوهات، دي أكتر حاجة طبعًا الواحد يعني بيدمَّر فيها وقتُه، يعني ده بيدمَّر فيها وقته حرفيًا. فكل ده تبقى أنت عارف أنا بابقى عارف إن أنا باضيّع وقت، بس أنا مش عارف يعني أنت أعمل إيه طيب، آآ، أ أتصرَّف إزاي وكده، ده طبعًا دي من الأول يعني ده اللي كنت باحس فيه الأول وكده، طبعًا بدأت بقى اللي هو إيه أ أعرف أحاول أتعامل مع الموضوع، سواء بقى من ناحية أ أ الدراسة أو في حياتي عامةً
آه. طبعًا. طبعًا. طب أنت تفتِكِر إمم. امم. إمم.
أحاول إن أنا أعمل خطوات معيّنة، أحاول إن أنا أتصرّف في الموضوع آآ، بدأت جرَّبت كذا إستراتيجية، اللي هو لو ده ما نفِعش أجرَّب دوَّة، آآ، حاجات كتير جرّبتها، حتى اللي هي ما لهاش أي لازمة، حاجات كتير جرّبتها اتلاقيتها آه فعلًا بتجيب، آآ، كده يعني. فأنا ممكن مثلًا نبدأ نتكلِّم في من أول ثانوية عامّة مثلًا يعني، إزاي بدأت ي
لأ، قبل ما نخُش الثانوية العامة، أنت دلوقتي لمَّا امَّا يع أنت قُلت إن في حاجتين بيضيَّعوا الوقت، إذا كان هو الSocial Media والموبايل عمومًا أو الأصدقاء، هل دلوقتي أنت امَّا بتقعد آآ، بتاخد قرار إن أنت ت تنزل لأصدقائك وأنت عليك إلتزام معيّن مثلًا بالمذاكرة أو بالعمل أو بالكلام ده، بتبقى دي وسيلة لهروب من العمل، والَّا أنت فعلًا آآ، يعني آآ، فعلًا عايز تخرُج أو عاي يعني أنت بتهرب من العمل ساعتها؟
آه، سؤال حلو أوي الصراحة، يعني هو بيبقى في ساعات ميكس، يعني ساعات أنت تبقى عايز تنزل وساعات بتبقى عايز تهرب من اللي أنت المسؤوليّات اللي عليك، خصوصًا العقل آآ، علميًا يعني العقل بيميل اللي هو حِتّة الراحة أو حِتّة اللي أنت ما تشغلوش، أنت لو اشتغلت بحاجة ب صعبة شويَّة أو مُذاكرة أو كده بالأخص لو حاجة جديدة مش حاجة أنت متعود عليها، هتلاقي عقلك آآ، بيهرب منها، يعني هو بيقول لك لأ ما تعملش كده، أعمل أي حاجة تانية، ده كده باحس في الأغلب
أكيد.
إن أنا باعمل كده علشان أهرب من اللي عليّا، يعني لإن ب مؤخرًا يعني دليل على الكلام دوّة، إن أنا مثلًا مؤخرًا بقيت بانزل وكده أو مثلًا أنزل مع صحابي وأنا عليّا حاجات كتيرة أوي عايز أخلّصها، أبقى قاعد مش مرتاح، قاعد مثلًا ساعتين، 3 مش مرتاح مش مبسوط، أنا مش نفسيتي مش مبسوطة، حتى قاعدين بنلعب أنا مش على بعضي كده، أنا باقعد حتى أقول لهم: "أنا مش مرتاح أنا عايز أروَّح أخلّص اللي عليّا، أنا لأ، أنا باضيَّع وقت، أنا إيه اللي باعمله دوّة." مع إني نزلت، مع إني عارف اللي عليّا مسؤوليات بس لأ، بيبقى في فال آه.
آه. آه، أنت خلاص نزِلت آه، يعني ع اللي حصل حصل، آآ ساعتها بييجي لك مرحلة التأنيب تأنيب الضمير ديّة وأنت برّا مع الأصدقاء، والّا لمّا بترجع البيت بقى وتلاقي إن أنت وراك يعني حاجات كتير؟
آه. في الاتنين يعني زي ما باقول لك في الاتنين، يعني ساعات لما بارجع باقول إيه اللي أنا عملتُه دوَّة وده الطبيعي يعني لمَّا بارجع باقول إيه اللي أنا يعني ضيَّعت وقتي في إيه، ويا ريتني عمَلت حاجة مفيدة والكلام ده اللي أنت عارفُه ده، وفيه بقى ساعات، يعني مؤخرًا بالذات حصل معايا دوَّة خصوصًا إن أنا الفترة دي مثلًا عليَّا التزامات كتيرة جدًا، وعليَّا حاجات يعني لو قعدت 24 ساعة باذاكر، يعني مش هاخلَّص فاللي هو أنا عليَّا حاجات آه، فمثلًا آآ بقيت بانزل مثلًا قاعدين شوية آآ، أقول لهم: "لأ أنا مش مرتاح أنا أنا زهقت أنا مش جاي لي نفس إن أقعد مش جاي لي نفس إن أنا اتبسَط وأفرَح يعني اللي هو هاقعد ألعب وخلاص لأ، أنا عاوز أروَّح أخلَّص اللي عليَّا،" وفعلًا ساعات اللي هو ممكن أقوم في النُصّ كده اللي هو من كُتر ما أنا مش خلاص يعني، مش طايق نفسي ومش عا مش مرتاح في اللي أنا باعملُه دوَّة، فاقوم إيه مروَّح فعلًا وأحاول إن أنا أ أعمل اللي عليَّا أو أذاكر وكده، وفعلًا لمَّا أنت الواحد بيشتغل بقى بجد أو بيذاكر، يعني فعلًا نفسيًا بيرتاح جدًا، يعني دي حاجة بقى نفسيًا.
آه. ما فيش مش هيخلصوا، آه. جميل. آه، بيرتاح بيحسّ إن هو خلَّص فعلًا آآ جزئية آه من اللي عليه، يعني هي دي بتبقى راحة نفسيّة فعلًا لوحدها، طول ما الواحد فعلًا بيهمِل ال المذاكرة أو حاجات في العمل، أو كل الكلام ده، بتحسّ إنه هو فعلًا نفسيتُه متضايقة.
آه. بالضبط آه. يعني أنا فعلًا بقيت باخلّص أروّح مثلًا، أو أقعد مثلًا لو بدأت اليوم مثلًا قُلت هاقعد 3، 4 ساعات مثلًا بالضبط، أقل حاجة إن أنا أذاكر أخلّص اللي عليّا. أعمل فيهم إيه؟ أي حاجة. يعني أنا عليّا مثلًا مذاكرة للكُلّية، عليّا مثلًا مذاكرة لمشروع التخرُّج مثلًا. أ في كورس معيّن باذاكره. كل دوّة أنت اختار أي حاجة بتنظّم وقتك بأي شكل إن أنت تخلّص فيهم أي حاجة. آه، وخلّصها. بتلاقي بقى على مدار اليوم بابقى بقى إيه، نفسيتي مرتاحة. آه.
تمام. وتركِّز فيها. آه. آه. آه. آه، شِلت البند ده خلاص. يعني شِلت البند ده من من دماغك. طب قُل لي تفتكر أ يعني أنا عايز أ أسألك سؤال وفعلًا بما إنّك أنت في الجامعة أو بتذاكر مواد الجامعة، هل فعلًا المذاكرة الجماعية مفيدة والّا بتضيّع الوقت؟
آه، خلاص بقى. آآ لأ الصراحة. يعني من وجهة نظري، هي بتضيّع وقت جدًا. ما لهاش أي لازمة تُذكَر. هي فعلًا الكُلّية ما لهاش أي لازمة تُذكَر، آآ يعني يمكن بس ل لازمتها الوحيدة أ حاجات بعيدة عن الت المادة العلمية نفسها. زي اللي هو أنت تتعرّف على ناس وعلاقات، وتعمل معارف آآ اللي أنت تؤي تعيش لك. يعني إيه كام سَنة حلوين ترا تعملوا مثلًا نشاطات، آآ تتعرّف على ناس معيّنة، ناس ممكن تبقى أ بسبب اللي أنت داخل بقى في حاجة في مجالك وكده، تتعرّف على ناس مثلًا كبيرة في المجال أو عندها خبرة أو شغّالة أو كده. أ كل ده، هو ده اللي مفيد بجد. إنّما بقى كاستفادة علمية، فهي لأ. يعني أنا ما باستفادش حاجة في الكُلّية الصراحة. آآ
آه. جميل. آه. تمام. يعني أنت بت لأ، أنا ما باتكلّمش على ال الكُلّية، أنا باتكلّم على إن أنت مثلًا تقعد مع أصدقائك بقى بالليل، ممكن تذاكروا مع بعض أيام الامتحانات أ مادة واحدة. دي فعلًا ب يعني ب بت بتضيّع الوقت والّا في استفادة في الموضوع إن كل واحد عنده معلومة يقولها للتاني؟
آه. لأ هي ساعات بتبقى لإنّه خصوصًا مع إن أنا في الأول ما كنتش باحب الموضوع ده خالص، خصوصًا قبل الكُلّية، تقريبًا عمري ما نزلت أذاكر مع حد، عمري ما اقتنعت بالموضوع دوّة، كنت شايفه اللي هو مش هيضبط، آآ لو نزلت مثلًا أذاكر مع حد مستواه أقل منّي شوية، أنا اللي هات هاتضَر، لو نزلت مع حد مستواه أعلى منّي شوية أنا اللي هاتضَر. بس مؤخرًا بقى
آه. يعني كان عندك القناعة دي الأول، يعني كان كنت مُقتنع بحاجة زي كده الأول. وبعدين إيه اللي حصل؟
آه. آه. بعد كده بقى لمّا دخلت الكُلّية، بدأنا اللي هو إيه خلاص بقى ما فيش الضغط الجامد بتاع الثانوية العامة دوّة. ما فيش اللي هو، إيه ده أنا هاقعد بقى وأنا مش مِلاحق وكده لأ، ب يعني فيه أهدى، الدنيا أهدى شوية، الكلية بيبقى الموضوع مفتوح شوية، ممكن حد يقول لك معلومة كده بالصُدفة ت تلاقي إيه ده؟! أنا ما كنتش أعرف الموضوع دوّة، ما كنتش أعرف طريقة الحل ديّة، آآ تتبَسط تعرف تحِل بيها، تخُش فعلًا تفيدك. أ ممكن نقعد مثلًا إحنا بنقرا في الأغلب من PDF مثلًا أو من كتاب، أو مثلًا بنشوف فيديو
آه، آه. مُلخّصات أو كُتُب أو حاجة آه.
آه. فبنقعد نتفرّج على نقرا فيها مع بعض، أو مثلًا نتفرّج على الفيديو مع بعض. آآ منّنا بنشجّع بعض ومنّنا اللي إحنا بن يعني بنشجّع بعض، ونبقى قاعدين مبسوطين ما فيش برضه خَنقِة البيت أو خَنقِة إن أنا قاعد باذاكر وكده لأ، يعني قاعدين كإنّنا بنتعلّم مع بعض. ففعلًا الموضوع كان مفيد ن مفيد بقى يع الكُلّية فعلًا الموضوع كان مفيد، ورُحت وأثَّر عليّا فعلًا، وخلّاني اللي هو أنا أقدر أذاكر وكده يعني، فالموضوع جاب بجد.
جميل جدًا. جميل جدًا، آآ، لو أنت بقى قعدت فترة كده، قاعد بتذاكر و و لمدة مثلًا 4، 5 ساعات، بتفكَّر تقوم بقى تاخد مثلًا آآ، break أو تاخد كده أجازة بس شوية من المذاكرة، تفصل زي ما بيقولوا، ممكن تاخد الوقت ده قد إيه، وترجع تاني تذاكر؟
والله حسب، يعني هو حسب برضه اللي أنا باذاكر إيه، باعمل إيه اليوم دوَّة أ يوم عادي من أيام الأسبوع في على مدار السنة يعني مافيش حاجة، والَّا إحنا في ضغط امتحانات فأنا قاعد باذاكر ومش هاقوم بقى غير أقوم اتغدّى أقوم مثلًا أصلّي، أقوم أعمل حاجة، أ ممكن اروح التمرين ساعة ساعتين أ دول مثلًا
تمام. التمرين بيفرِق تفتكر؟
جدًا، جدًا طبعًا، هو يعني اللي بيساعدني أصلًا يعني حتَّة اللي أنا قاعد باذاكر دي، التمرين هو اللي أولًا هو اللي بافصل بيه، ثانيًا هو اللي بيخلّيني يع من جوّايا ك جسديًا و وهرمونات حتى، كل حاجة، هو اللي بيضبّط الأمور كلّها، يعني هو جزء مهم جدًا من نظام مذاكرتي أو نظام حياتي، ما ينفعش اللي هو باروح بس عشان صحَّة وكده، لأ، ده هو غصبٍ عني هو ده اللي بيساعدني جدًا. آآ، وحسب بقى المدة المدة دي بتبقى حَسَب، يعني ممكن أقوم مثلًا بعد 3، 4 ساعات، أو 4، 5 ساعات، أو خلاص ممكن اقول أنا هاكتفي بدوَّة أو مثلًا هاريَّح ساعة ساعتين وارجع تاني، مثلًا أبص على حاجة خفيفة كده أو واقعد ساعة ساعتين كمان، يعني هو مثلًا 5 ساعات، قدْر كبير في اليوم يعني، مش قدْر قُليّل.
آه. آه. تمام. آه. جميل جدًا. طبعًا، 5 ساعات متواصل؟
لأ، صعب 5 ساعات متواصل، أنا أنا عن نفسي <chuckles> ما باعرفش أعمل كده، وال وبالذات بقى بس يعني الفترات اللي بتبقى مثلًا السوشيال ميديا أو الموبايل مسيطر عليّا، آآ عَمّال اتفرج على حاجات وكده دماغي مش راكزة، آآ ما باعرفش طبعًا أقعد خالص، يعني أنا ساعات باواجه حتى صعوبة إن أنا أقعد نُص ساعة بس، ما بالك بقى، يعني بساعات
آه. آه، طبعًا. آه. آآ، ت تفتكر أنت تفتكر من الحلول إن الواحد مثلًا والموبايل جنبه، يقفله أو يعمله مثلًا صامت أو كل الكلام ده كله، ممكن يساعده شويّة آآ، أو يعني حتى أضعف الإيمان يقلبه على وشه، ده هي ممكن يساعده شويّة إن هو يركّز في المادة العلميّة اللي بيذاكرها؟
لا، اللي ممكن يساعده فعلًا اللي هو يرميه، <chuckles> اللى هو يرميه خالص، مش اللي هو يحطه على وشه أو
<laughs> لا ما هي مش هتوصل لكده، يعني مش هتوص آه.
لأ، يعني مش قصدي يرميه في الشباك، أو يرميه في الباسكت يعني، لأ قصدي يرميه اللي هو، أنا قاعد مثلًا باذاكر برّة، الموبايل في الأوضة جوّة أو في أبعد نقطة في البيت، ده رقم 1 ده ما ينفعش أبقى أنا حاطه جنبي أو على الطرابيزة أو عيني عيني عيني عليه، أو أنا سامع إن ت إشعارات مثلًا اللي بتيجي أو أيًا يكن، ومتوقع إن أنا أركّز، مستحيل، يعني ده بقى من الحاجات اللي ممكن أقول لك عليها إزاي كنت إزاي ب يعني عشان أذاكر وأنظّم وقتي كنت باعملها
آه. جميل.
أنا التليفون ده كنت ب يعني أوّل حاجة باقفِل طبعًا الإنترنت منُّه تمامًا، باعمله صامت خالص وساعات ممكن أقفِله تمامًا، يعني ممكن أ أقفِل الموبايل خال وأبعده عنّي، أو أنا مثلًا ما أخلّيش عيني تيجي عليه وأبقى يعني عشان أقوم أجيبه، أقوم فاهم؟ زي مشوار كده، مش اللي هو أمِد إيدي وخلاص. آآ ده بيساعد جدًا، يعني حتى لو أنا أنت بقى، خلاص أنت الموبايل مسيطر على دماغك، أنت مش قادر تذاكر، مش قادر تركِّز، مش قادر تعمل أي حاجة، حتى لو أنت بقى ما ذاكرتش، يعني مثلًا أنا قاعد أهو باذاكر، حتى لو أنا مش قادر أركِّز خالص، مش عارف أعمل إيه، أنا هاموت كده وأمسِك الموبايل، زي أنت عارف أنت امّا حد يكون عَنده إدمان مش مش على بعضُه؟ آه، بالضبط.
امم. تمام. امم. آه. جميل. امم. امم. جميل. فطبعًا طبيعي، بادام الواحد بيقضِي عليه وقت طويل جدًا، فمن الصعب إن هو يسيبه مرَّة واحد.
آه. آه، بالضبط. فأنت بيبقى حتى اللحظات اللي أنت خلاص مش قادر وهم تموت وتمسِك الموبايل وتقوم من المذاكرة، لو أنت بس خلاص ما ذاكرتش بس ما مسِكتوش، يعني أنت خلاص لو قعَدْت حتى ما بتعمِلش أي حاجة والّا إن شاء الله بُص على السقف بس يعني، مش هاقول لك أنت مثلًا ما مسكتوش، هتفرِق جدًا. هتلاقي إن أنت
امم. بتعمل إيه لمّا بيحصَل لك نوع من أنواع ال ال الملل في ال في المذاكرة؟ يعني مثلًا أنت ممكن تِذاكر المادة، أنت مش بتحبها أصلًا. ف فبالنسبة لك زي ما بيقولوا كده مادة مُملّة أو فيها تطويل في الكلام زيادة عن اللزوم أو كل الكلام ده، هل بقى مثلًا، ممكن تقفِلها خالص والَّا ممكن يعني آآ، آآ تقعُد تبقى تعمل لها مثلًا مُلخّص ومش عارف إيه وكلام ده، والَّا ممكن تأجِّلها و وت ويعني و وتشتغل في مادة تانية أو كل الكلام ده؟
والله الموضوع ده ب بيتقسم لكذا حاجة، أول حاجة، آآ مثلًا المادة نفسها سواء المادة دي ه ح مادة في الكُليّة أو حاجة أنا باذاكرها عامةً، أول حاجة باشوف إيه أهميتها أصلًا، هي حاجة مهمة، ال حاجة بتستخدم في السوق، في الشغل وكده، إيه مدى إيه مدى أهمية اللي أنا بادرسه دوّة؟ فطبعًا كل لو الموضوع ده بقى بيتفرع حاجات كتير، لو الموضوع مهم جدًا، جدًا وضروري في السوق وخلاص لا غنى عنه و دي حاجة فعلًا قوية، واللي بيعرفها بتميّزه بجد والحاجة دي تقيلة أوي عليَّا؛ فأنا ب غصبًا عني باجي على نفسي يعني أنا فاهم باجي أقول لأ، بافكر نفسي بأهميتها أقول لا خ ما أقول
إمم. تمام. جميل. إمم. يعني بتستحمل آآ بتستحمل إذا كان فيها تطويل أو فيها آآ يعني آآ، كلام أنت حاسس إن أنت مش هتستفاد منه أو حاجة، بس أنت عارف إن المادة مهمة.
اه بالضبط، يعني باحاول بقى آجي على نفسي باحاول، إن أنا ما أستسلمش، آآ خلاص بقى باقول آه، لأ يعني أكيد دي حاجة مهمة. آآ من الحاجات برضه اللي بتنفع أوي، إن أنت تعرف إستخدامات الحاجة اللي أنت بتدرسها ديَّة، يعني أنت الكلمة اللي إنت بتعرفها ديَّة إيه استخدامها، والّا أنت بتعمل بها ايه، دي حاجة برضه آآ، بتفرق أوي إن أنت تتحمس للمادة. في بقى نوع تاني من المواد اللي هو المادة مثلًا مش مهمة أوي أو مثلًا ما لهاش لازمة شوية، أو أصلًا مايس ما لهاش أي استخدام في الحياة، آآ بتبدأ بقى اللي هو إيه، أ في حاجتين بقى، لا إمّا بقى بافضل أشوف بقى مش لازم بقى أشوف بالتفصيل الممل وأقرأ بقى من الكتاب من الجلدة للجلدة زي ما بيقولوا، لأ باحاول بقى أشوف ملخصات، أشوف أسئلة، أشوف الامتحانات اللي فاتت، آآ أحاول مثلًا أشوف ساعات ال الد الدكاترة مثلًا بيعملوا بنك الأسئلة كده ف20، 30، 100 سؤال حتى تقدر ت
تمام. اه. إمم. آه، ما ما بيخرجش منهم الإمتحان.
آه، يعني بتبقى حاجة زي كده تبدأ بقى تبص أنت على الكلام دوّة، آآ تستوعب المادة منه، آآ بيبقى اختيارات يعني في الأغلب أنت بتشوف بقى. آه، يعني هو بيبقى مثلًا في الأغلب اختيارات، أنت بقى بتشوف بقى كأنك بتذاكر، يعني أنا باقرأ الأسئلة بس كأني باذاكر، ودي حاجة عشان إيه، بس أ
آه، آه. إمم. عن طريق السؤال والجواب. إمم. آه، أنت جايب المادة من آخرها، يعني جايب آه، بالضبط.
آه، يعني حاجة بس عشان إيه، أصبر نفسي، اللي هو أنا كده كده هامتحن عليها وفي درجات فباصَبّر نفسي. وساعات بقى <chuckles> ساعات بقى مادة ما لهاش أي تلاتة لازمة خالص في الحياة، آآ، ما لهاش أي مصادر مذاكرة غير مثلًا كتاب 300 صفحة، آآ، مادة ما لهاش أي نفع فعلًا، يعني مادة مستفزة فعلًا، يعني ساعات دي بي واجه واجهناها كتير، يعني ممكن كل سنة أو كل تِرم كان لازم يبقى في مادة كده. دي ساعتها في الأغلب باهملها، خلاص بقى، أنا مش مش فارقة معايا، فارقة معايا درجاتها خلاص، أنا مش فارق معايا أجيب فيها إمتياز ولا جيد جدًا حتى ولا أي حاجة، زي ما تيجي تيجي بقى يعني، فاهم؟ أهم حاجة أحاول انجح فيها، اللي هو مذاكرة على قدر النجاح بس، غير كده مش فارقة معايا.
آه إمم. آه. خالص. جميل. طبعًا. جميل جدًا. وأنا باشكرك على الحوار ده، وباشكرك، شكرًا جزيلا.
شكرًا جدًا.